Um, oo. Sa naalala ko nun, nagpa-panic na ako kasi, ah, naranasan ko 'to nung sa ano kami, kolehiyo kami. Meron kaming feasibility studies, um, ako kasi yung parang nakatalagang leader nila tapos medyo china-challenge na kami ng professor namin na sinasabihan kami na yung feasibility daw namin ay hindi feasible, ganyan. So, ako naman bilang leader, nagpa-panic na ako nun kasi paano kung ito palang trial mock ano palang, um, hindi na kami pumasa sa kanya, ano na naman yung susunod naming ano, kumbaga ipaglalaban na proye na feasi ano, study ganyan, oo, nagpapa
Sabagay 'no? Maraming ano kasi 'yan 'no, trabaho kahit sa pagpapa-approve pa lang ng study, di ba?
Oo. Korek. Ang dami niyang pagdadaanan tapos naano din ako sa mga members ko ng mga panahon na yun, kasi kumbaga ang dami na naming nasaliksik, ang dami na naming nagawa, natapos tapos, um, yung mock pa lang namin nacha-challenge na kami ng professor namin. So ako, inaano na ko, kinakabahan na ako nun, nagpa-panic na ako na, "Anong gagawin ko? anong gagawin ko?" Tapos siyempre bilang isang leader, kailangan kong manindigan, kailanga kailangan akong ipaglaban. So, nakaka ano naman na nagawa ko siya, napaglabanan ko 'yong pagpa-panic ko na 'yon, ah, tinanggal ko 'yong kaba, tinanggal ko 'yong panghihina tsaka 'yong 'yong ano ko, 'yong, ah, kumbaga kaisipan na matakot kasi tinatakot kami ng professor namin na parang, "Walang kwenta 'yong project niyo, ganyan, ganyan." So, tinanggap ko yung mga gano'n oo, talagang china-challenge nga po kami.
Tama, mm. Ah, talaga? Literal na sinasabi?
Literal na sinasabi na, "Ang pangit ng proyekto niyo, ganyan, ganyan." Pangit siya magsalita talaga. Oo. Pero yun nga, eh, parang challenge lang siya kasi hindi mo alam kung sinong kakaharaping pang kaharapin mong mga panel of judges, ganyan. So, pa'no kung may mga gano'n talagang magsalita. Hindi naman siya literal talaga. Kumbaga hinahamon lang kumbaga. Pero kami nun bilang nagsisimula, kabadong-kado, takot na takot. So, nakatulong pa yung pagtanggal ko ng pagpa-panic na yun kasi naipagtanggol ko nang maaya maayos. Nai daipa
Grabe naman. Ah. Tama. Kahit alam niyo na ganoon or parang tinatawag nilang dry run lang sa totoong buhay, kumbaga yung practice lang, senaryo, practice senaryo lang, nag-panic pa rin kayo. Bakit?
Oo.